Ich weiß nicht mal, was für 'n Genre das ist, Musik drüber und du denkst bist einfach nur komplett irritiert die ganze Zeit. Denkst also bist nicht irgendwie in der Welt drin, die es erzeugen wollte, sondern du stehst einfach die ganze Zeit nur davor und denkst so: „Warum habt ihr das gemacht?” <chuckles>
Mhm. Ja, sind einfach hinterlässt ganz viele Fragezeichen quasi.
Ja, absolut.
Ja, okay. Und jetzt noch mal 'ne andere Frage, so: Du hast ja auch viele technische Dinge genannt, die irgendwie für 'ne gute oder 'ne Serie zu 'ner guten Serie machen. Wie ist das denn, ähm, mit dem Thema also überhaupt die Story dahinter? Wie wichtig ist das für dich und vielleicht auch das Gefühl, was da hinterlassen wird dann bei dir als Zuschauer. Wie wichtig ist das für dich?
Mhm. Ah, wenn du sagst Story dahinter, meinst du dann so was wie Messaging zum Beispiel? So 'ne Sache, die einen quasi noch 'n bisschen mitnimmt, über die man dann länger nachdenkt, so was?
Dann müsste ich das jetzt in 2 Punkte aufteilen. Okay, da haben wir ja noch einiges zu besprechen. Also, einmal meinte ich so die Story insgesamt. Also, ist die Story der Serie wichtig? Oder kann man aus egal irgendeiner Story 'ne gute Serie machen, oder ist die Story auch
Okay. I Ja. A also im Sinne von Prämisse jetzt? Quasi im Sinne von d das ist 'ne Geschichte, in der riesige Leute über Pflanzen klettern, was quasi so als allgemeines was soll ich davon halten? Und dann guckst du, und das ist tatsächlich gut. Ja, okay, okay, so was. Und dann
Ne, einfach, um was es geht. Genau, oder Ja. Oder Teenie-Liebesgeschichte oder so, genau.
Ja, ja, genau, genau, genau. Dieses so das Breite, quasi die der Grundsatz und dann, was man daraus macht? Da würde ich tatsächlich sagen, die Umsetzung ist meistens sehr viel wichtiger als die Grundidee. Ich ich bin so i auf dem Standpunkt, du kannst eigentlich aus allem was Gutes machen, weil der was ja der verbundene Fakt ist, der 'ne Serie gut macht, ist, dass die tatsächliche menschliche Emotion rübergebracht wird. Dass man sich quasi denken kann: „Wenn ich in der Situation wäre, was wären die tatsächlichen Effekte? Was wären die Gefühle der Leute? Wie würde das passieren?” Und das kann auch bei sehr absurden Prämissen absolut funktionieren.
Mhm. Okay. Mhm.